Sence aile içindeki var olan iletişimin, eee, teknolojinin etkilediği bir yer var mı? Nasıl değiştirdi bu, eee, teknoloji bu iletişimi?
Ih, hı hı. A, tabii ki. Özellikle, hani, aile büyüklerimle olan iletişimimden bahsedeyim. Yaklaşık bir 3 sene önce yu yurt dışına taşındım ki ondan önce de hani, yurt dışında çok fazla projelerde bulunuyordum. E, bu hani görüntülü teknolojiler, hani, Voice over IP dediğimiz işte g eee, internet üzerinden konuşma sağlayan teknolojiler. Hani, bizim iletişimimizi çok güçlendirdi. Hani, sık sık kullanıyoruz birbirimizle, işte, hani, gün içinde konuşuyoruz, anımızı paylaşıyoruz. Ben bunun, hani, pozitif tarafından etkilendim.
Lütfen. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Ne güzel aslında ilk pozitif bir şey söylemen çünkü biraz daha, hani, eee, sanki soru, "Biraz daha insanları birbirinden uzaklaştırdı mı?", eee, falan gibi de bir, eee, hissiyat verebiliyor aslında karşı tarafa. Eee, ama tabii ki, senin, eee, işte, eee, a-ailenden ayrı bir yerde olman, eee, ve, hani, eee, birbirinize, eee, her an ulaşabilme imkânınızla, eee, tabii ki bunu da, eee, sağlıyor dediğin gibi to teknoloji. Emm, peki biraz, eee, aile içindeki iletişiminizi, eee, tanımlar mısın? Yani biraz, ımm, kendi özelinde olacak yani bu soru ama, eee, a ailenle hep bı eee, böyle, sıkı bir iletişiminiz var mıdır yoksa biraz sen onlardan, eee, ayrılınca mı, eee, bu daha iyi oldu? Çünkü bazen insanlar aynı yerde yaşarken, eee, farklı bir iletişim kuruyorlar. Bir uzaklaşınca, eee, farklı bir ortama, eee, yani farklı ortamlarda yaşayınca belki o iletişim hatta daha bile iyi bir yere gelebiliyor. Ne düşünüyorsun? Nasıl oldu sizin için?
Hı hı. A, tabii ki. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Tabii. Katılıyorum. Hı hı. Kesinlikle, sanırım, hani, o özlemin verdiği, hani, hatırlama isteği, o duygu sanırım bu ilişkileri güçlendiriyor. Evet, hani, ailemleyken ailemin yanında kaldığım dönemde, hani, bazen mesela akşam elbette, hani, şu bir geleneğimizdi, akşam yemeği beraber yemek ama, hani, akşam yemekten sonra mesela hepimiz odalara çekiliyorduk, ondan sonra ki, hani, sürekli beraber oluşum. Ayrıldıktan sonra gerçekten o özlemi, hani, sürekli görememe, işte, hani, belli dönemleri bekleme. E, tabii beni z birazcık hani hüzne boğdu, e, bir de mesela artık hani özellikle aile büyüklerim yaşlanıyor. 6 ayda 1 görüyorum bazen evet, 1 senede 1 görüyorum. E, o senede 1 onların değişimini görünce insan üzülüyor dolayısıyla, hani, e, bu anları o ıh evet, hani, olabildiğince değerlendirmek istiyorum. Hani, olabildiğince sık görüntülü görüşüyorum. Hani, gün içinde ya da a özellikle akşam vakti ortak anlarda böyle, eee, fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Aslında olabildiğince o iletişimi sıkı tutmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir şey oluyor, hani, yan yana gelince de belli bir sürelerden sonra tekrar didişmeye başlıyoruz ama hani sanırım
Değil mi? Hı hı. Hı hı. Değil mi? Ay, evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Ben de tam bunu soracaktım bu arada yani. <chuckles> Sen önce söyledin, evet.
Evet. Maalesef, işte, hani, böyle, işte, çok fazla bir arada kalınca da e, didişme başlıyor kuşak çatışması, hani, farklılıklar. E, işte, hani, yaşlandıkça insanın, hani, tahammül seviyesinin aşağıya doğru gitmesi. E, bunlar, işte, böyle etmenler insanı etkiliyor ama tabii ki yani annem, babam, diğer tabii ki bütün çekirdek ailemdeki insanlar, kız kardeşim, hani, 1'inci derece akrabalarım. E, insan ister istemez öz özlüyor dolayısıyla, hani, bu bağı da mesela bence teknoloji, hani, benim açımdan iyi anlamda geliştirdi. E, bunun yanında eşimle de mesela, hani, sonuçta, hani, beraberiz ki belli bir dönem, hani, ben yurt dışına taşındığımda 1 sene falan ayrı kı ayrı kalmıştık.
Hı hı. Evet. Hı hı. İyi iyi geliştirdi. Hı hı. Ya.
Evet, hani, buraya, a a e kesinlikle, hani, buraya alışma, hani, olacak mı, olmayacak mı, y tamamen gerçek kararı verme derken. E, 1 sene gel-gitler, hani, sürekli görüntülü görüşmeler derken aslında iletişimi sıcak tuttuk.
Yorucu olmuştur. <chuckles> Hı hı. Evet. E, yani, senin özelinde gerçekten bu, eee, böyle bir yerde, eee, var etmiş aslında iletişiminizi, hani, iyi bir yerde var etmiş, iyi bir yere getirmiş hatta belki dediğin gibi. Emm, peki, onlar ne hissediyor? Yani, teknoloji bazen, eee, kuşakları iyice ayıran bir şey de olabiliyor. Yani, eşin bazında sormuyorum ama, hani, eee, daha aile büyükleri ya da, eee, senden daha küçük, eee, daha teknolojinin içinde doğup büyüyen, eee, biri varsa, eee, onunla iletişimin nasıl? Emm, çünkü dediğin gibi fark edebiliyor, eee, iyi bir yere götürebiliyor ama aynı zamanda aynı yerdeyken de, eee, birbirinden uzaklaştırabiliyor. Belki o didişmeleri sonlandırmak için yine insanlar eline bir telefon, belki bir tablet alabiliyor ve o iletişimi, eee, yine en aza indirgeyebiliyor aynı yerde olunca.
Hı hı. Katılıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii ki. Özellikle, hani, kuşaklar geçtikçe yeni kuşakların adaptasyonu, eee, bir şey öğrenme hızı çok farklı. E, dolayısıyla mesela, hani, ilk dedemin jenerasyonundan başlayayım. E, onlar mesela teknolojiye çok uzak doğdu. Ya, şöyle bir örnek vermek is bence en doğrusu; bir yeni bir şey öğrenmek istediğimizde, hani, yeni bir, eee, dil öğrenmek istediğimizde dedem ne yapıyordu mesela ya da dedemin jenerasyonu? Hani, giyinip hazırlanıp kütüphaneye gidiyordu. Oradan bir kitap almak zorundaydı. Hani, annemin jenerasyonu ya da babamın jenerasyonunda bu nasıl değişti? Hani, artık eve ansiklopediler girdi. O kuponla biriktirdikleri ya da, işte, hani, büyüklerinden kalan.
Değil mi? Hı hı. Evet. Gazetelerden çıkan, aynen. <chuckles>
Kesinlikle. Hani, mesela bir kahve içip, bir su içip, hani, elini yüzünü yıkadıktan sonra onu okuyabiliyordu da. E, benim jen zamanımı düşünüyorum, evet, ben de o ansiklopedilerin son zamanına yetiştim ama e, artık mesela bir arama motoruna ya da, işte, özellikle, hani, bu YouTube'a, hani, video platformlarına girdiğimde a aramak istediğim, hani, arama kelimelerine girip çok rahat bilgiye ulaşabiliyordum. E, şimdi mesela yeni jenerasyona bakıyorum, hani, yazmaya bile gerek duymadan belki, hani, sadece bir konuşma ile bir kelimeyle e, yapay zekâyla, hani, bunları Bu, çok büyük bir devrim! E
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Yani, aslında, eee, bilginin, eee, bize ulaşma şekli farklı oldu, değil mi artık zaman içinde teknolojiyle birlikte? Çünkü daha önce bilgiyi arayıp, eee, senin, yani, o belki, hani, gerekirse kazıyıp çıkarman gerekiyordu belli başlı yerlerde. Eee, belki, işte, y y yakın bir yerde kütüphane yoktu, işte, kitap bulunmuyordu. Eee, ama sonra, eee, şu anki jenerasyon içinde, en yeni jenerasyon içinde bilgi istemediği hâlde önüne gelen, eee, ve o bi belki bilgi kirliliği de, eee, yaratan bir şey hâline geldi. Eee, sence bilgi kirliliği nasıl, eee, bu teknolojinin getirdiği bilgi kirliliği nasıl, eee, iletişimi etkileyebiliyor?
Katılıyorum. Kesinlikle öyle. Hı hı. Tabii ki. Bu çok ciddi. Hı hı. Elbette ki, hani, en önemli yerlerden biri. Özellikle bir kelime duymuştum, eee, bir cümle duymuştum internette yakın zamanda, 2'nci el bilgi her zaman en tehlikeli bilgidir. Eee, dolayısıyla, direkt, eee, birebir iletişimde olmadan bir konu ya da bir bilgi aldığımızda kesinlikle, hani, bunu zıt kaynaklardan karşı taraflardan dinlemek lazım. Bunun teğetini almak lazım çünkü bununla ilgili özellikle, hani, son dönemlerde çok fazla bu iptal kültürü, hani, Amerika'da cancel kültürü olarak bilinen, hani, birini yok etme. Eee, dolayısıyla, mesela, bazı ülkelerde iç karışıklığa kadar sebep olan sosyal medya dalgalanmaları, yanlış bir bilginin ortayı kirletmesi ve insanların çok hızlı bir şekilde galeyana gelmesi. Hani, bunlar gerçekten işin tehlikeli tarafları. Evet, hani, yeni bir teknoloji, yeni bir iş çıktığında, eee, bunun demokrasisine oturmak birazcık, hani, tecrübe, birazcık, hani, dayak yemek gerektiriyor. Hani, keza, hani, evet, 2. Dünya Savaşı'nda insanlara nasıl kötü şeyler yaptıysa, eee, bundan, mesela, hani, ders alıp, hani, kendi bı anayasalarını, kendi demokrasilerini geliştirdiler. E, keza, aynı şey içinde teknoloji de düşünüyorum. Hani, geliştikçe, hani, bunu kontrol eden bir mekanizmanın, belli kuralların, özellikle, hani, üst katmanda, büyük resimde bir güzel bir demokrasinin olması bence çok ciddi bir kavram.
Hı hı. Ay, evet. Hı hı. Evet, evet. Doğru. Hı hı. Evet. Çok haklısın. Evet. Yani, aslında söylediğin şeyden aklıma, eee, Türkiye'nin, işte, 1950'lerdeydi galiba. Eee, a işte, 6-7 Eylül Olayları diye bir, eee, şey var hatta birçok, eee, eee, Rum, eee, birçok, eee, Yahudi belki, hani, eee, yanlış bir haber yüzünden, eee, evlerinden olduğu, eee, sahip oldukları başka şeylerden belki hatta, eee, sevdiklerinden oldular. Gerçekten çok büyük yıkımlara da, eee, sebebiyet verebiliyor, eee, yanlış bir haber. Teknoloji o hızla getiriyor ama, eee, dediğin gibi belki, hani, eee, eskiden, işte, insanlar özene bezene, işte, eee, mektuplar yazıyordu, eee, o bilgi doğru oluyordu ama gitme hızı azdı. Ama şimdi, emm, o hızda bir, eee, yani, geri alma gibi bir şey, eee, yoktu mesela o zaman da. O teknoloji bir yere ulaştırdıysa tamam, yani, bitmiştir. Eee, ki nitekim de dediğin gibi, böyle oldu. Emm, peki senin, eee, eşinle arandaki iletişimde teknoloji nerede? Yani, şu an birlikte yaşıyorsunuz sanırım, değil mi? Ha ha. Emm, mesela, işte, eee, şey yapabiliyor mu, bazen ket vurabiliyor mu? Çünkü bazen insanlar yemek yerken, eee, işte, hatta biriyle belki konuşurken bile, işte, o, eee, yan tarafta bir ses olsun diye bile dediğim gibi, bir film, bir dizi açılabiliyor. Eee, nasıl bir yerde teknoloji sizin ikinizin hayatında?
Hı hı. Maalesef. Gayrimüslim. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Tabii. Güzel. Evet, evet. Beraberiz. Hı hı. <chuckles> Maalesef. Aslında, hani, ben teknoloji sektöründe çalışıyorum. Hani, dolayısıyla gün içinde teknolojiden o Evet. O kadar çok haşır neşirim ki, eee, hani, o Çünkü, hani, teknolojide bir de, hani, duygu olmadığı için, hani, şu an tabii kavramda
Ha! Evet. Evet.
E, hani, 1-0 hani, tamamen mantık üzerine. Gün içinde, hani, işim çok fazla mantık üzerine. Duygudan tamamen arındırılmış olduğu için, aslında, hani, akşam eve geldiğimde, hani, birazcık onu arıyorum. Dolayısıyla, hani, eşimle güzel bir iletişim kurmak, hani, o günü değerlendirmek, hani, kritikler yapmak çok değerli. E, tabii ki. İster istemez bazen, hani, bir bağımlılık olarak sosyal medyaya kapıldığımız oluyor ama, hani, benzer hobiler ya da, işte, birbirimizden bağımsız yaptığımız hobiler, hani, bunları birbirimizle paylaşmak, hani, beraber kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Mesela aynı filmleri bazen sevemiyoruz, eee, farklı odalarda izliyoruz ama gerçekten ortak izlediğimiz filmler var. Ortak gittiğimiz festivaller. İkimiz de mesela yemek yapmayı çok seviyoruz ama mesela eşim resim yapmayı daha çok seviyor. Hani, ben daha çok seramik. Hani, böyle, kendimize hobiler yaratıp aynı hem, böyle, beraber, eee, hem de, işte, birbirinden bağımsız, hani, böyle, kişisel zamanlar yaratmak, böyle, paylaşımı arttırmak. E, tabii ki sosyal medyadan özellikle, hani, uzak durmak, özellikle yemek yerken iletişim kurarken. Hani, bunlar bizim önemli kriterlerimiz. E, bunlara uyduğumuz sürece zaten sağlıklı iletişimimiz devam ediyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Ha ha. Çok iyi. Hı hı. Evet. <chuckles> Ya, aslında anlattıklarının her bir cümlesinden şunu anlatıyorum: Ta, konuşmanın en başından, eee, bu zamana kadar sürekli sen, hani, eee, teknolojinin gerçekten birleştirici, eee, kısmında yer almak istiyorsun veya, ımm, yer almak için de, eee, eşinle birlikte, işte, diğer aile bir eee, üyeleriyle birlikte de çabaladığını, eee, anlıyorum söylediklerinden. Eee, çünkü o, eee, dediğin gibi ayrıştırıcı güç de ne kadar birleştirici güç kadar, hani, eee, yoğun olabiliyorsa burada da, eee, ayrıştırmak için de çok güçlü olabiliyor. Emm, peki sence bu, eee, hobilerden biraz bahsetsen, eee, bahsetmeni istesem, eee, teknoloji burada, eee, nasıl devreye giriyor? Çünkü farklı, emm, yani, yine bu, ııı, hobi kavramı da biraz zaman içinde değişti ya, işte, insanlar, e, belki, eee, kurs alabiliyorlar, çevrim içi kurslar alabiliyorlar, eee, ya da belki bir kayıttan izleyebiliyorlar, eee, ve sonrasında, hani, böyle, bir, eee, şey de oluyor. Aslında yine, eee, insanın kendini geliştirdiği ve, eee, diğer, eee, sosyal ilişkileriyle diğer iletişim diğer insanlarla olan iletişimini de, eee, geliştiren bir yerde oluyor. Böyle bir yere de hizmet ediyor değil mi teknoloji?
Evet. I hı. Elbette. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Maalesef. Hı hı. Kesinlikle. Şöyle, örnek vermek gerekirse, eee, mesela yeni bir resim yapmak istiyorsun, bazen gerçekten ilham bulamıyorsun. E, internette bununla ilgili çok fazla uygulama var, forum var, e, buradan etkileşim alabiliriz, hani, buradan esinlenebiliriz. Ben her zaman şunun taraftarıyım. Teknoloji bizim her zaman dostumuz olmalı, yakınımızda olmalı. Biz bunu düşman olarak görürsek gerçekten onu düşmanlaştırırız, metalaştırız ya da kaybederiz. Çünkü tarih boyunca medeniyetlere baktığımızda kim teknolojinin karşısında olup ya da o teknoloji seviyesinin altına inmişse, e, zaten kaybetmeye, yok olmaya mahkum kalmış. Hani, Fatih Sultan Mehmet zamanında, hani, nasıl, eee, en iyi mühendislerle çalışıp, en iyi topları dövdürüp, hani, gerçek bir cihan imparatoru olduysa ya da zamanla, işte, özellikle Osmanlı Devleti Lale Devri döneminde teknolojiden uzak kalıp daha çok zevke yönelik, hani, Avrupalılara bu bayrağı kaptırıp, e, daha sonra mecburen yok olmaya, yıkılmaya yüz tuttuysa, hani, bunu en güzel o örnek olarak veriyorum. Keza şu an bir yapay zekâ devrimi yaşanıyor. Hani, bununla kavga etmek yerine onun iyi yönlerini alıp, bunun demokrasisini geliştirip gerçek anlamda bir katma değer yaratmak bence en güzel sonuç.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Çok doğru. Hı hı. Imm. Çok haklısın. <chuckles> Evet. Evet. Evet, aslında bahsettiğin tarihsel olaylardan ta bu zamana, eee, yine aynı ta tarihin belki tekerrür ettiği yerde de, eee, insanların teknolojiyle kavgasının, eee, son bulup biraz daha, hani, eee, tabii ki ona her şeyi, her bilgiyi sunmak değil, eee, yine belki bir, eee, mahrem de burada konuşulabilir ama, eee, her şeyden önce gerçekten o, eee, insanın kendisiyle ve, eee, çevresiyle olan iletişimi, eee, dediğin gibi, daha büyük yerlere de, işte, belki bir imparatorluğa bile çekilebilecek kadar, eee, önemli olabiliyor. Emm, peki sonlara doğru da gelirken şunu merak ediyorum: Teknolojiyle iç içe olduğun bir şirkette, eee, çalıştığını söyledin; diğer insanları nasıl gözlemliyorsun? Ya da mesela birine, eee, nasıl, eee, yani, bunu bununla ilgili bocalayan birine bir tavsiye ver vermen gerekse ne söylersin?
Hı hı. Elbette. Hı hı. Kesinlikle. I hı. Tabii ki çü etrafında, evet, hani, teknolojinin vermiş olduğu ve özellikle o bağımlılıktan kurtulamayan çok fazla arkadaşım var. Eee, dolayısıyla onlara ilk verdiğim tavsiye kesinlikle, hani, kendini tanımanız ve özellikle kendinize uygun birazcık teknolojiden arındırılmış hobi bulmanız. Bunu bulduğunuzda zaten kendi işinize de katma değer katacaksınız, o kendi sürekli mantık üzerine kurulmuş, o, hani, teknoloji işinde de zaten farklı değer açacaksınız. Gerçekten dünyaya farklı, evet, farklı bakışla bakacaksınız çünkü hayal gücünüz genişleyecek, e, aynı şey yapmadığınız için aynı renklerden kurtulduğunuz için farklı renkler göreceksiniz, farklı düşünme açıları kazanacaksınız. E, dolayısıyla onlara ilk verdiğim yeni bir hobi yapın, yemek yapın, yürüyüş yapın, spor yapın, resim yapın, kitap olabilir filme başlayın gerçek anlamların bunun etkisini göreceksiniz ki, hani, gören arkadaşım var mesela çok ciddi bir oyun bağımlısı arkadaşım vardı
Evet. Hımm. Diyorsun. Hı hı. <chuckles> Evet. Hıı.
mesela yemek yapmazdı sürekli dışarıdan yerdi hem maddi hem manevi olarak, hani, zor bir dönemdi. Eee, bütçe olarak toparladı, eee, güzel yemekler yapıyor eşiyle daha güzel vakit geçiriyor çok
Tabii, çok doğru. Sağlıklı besleniyor. <chuckles>
Kesinlikle, e, sağlıklı besleniyor ve bütçe olarak da mesela hani ev alma, eee, arayışına girdim, hani, ciddi anlamda bunun değerlerini gördü.
Hı hı. A, ne güzel. Hı hı. Ya, aslında d eee, dedikçe böyle konu da genişliyor, söyle eee, konuştukça, eee, farklı yerlere gidebiliyor. İşte sağlığa gidebiliyor. Eee, aslında hani iletişimden, eee, evet iletişim belki birincil yerde en, hani, en temel yerde etkilediği şey, eee, ama dediğin gibi sağlık, maddiyat, bütçe, yani, eee, man maddi manevi bir sürü değere, eee, dokunabiliyor teknoloji. Eee, ama tabii ki herkesin, eee, ar yani i iyi, eee, sınırlarla arkadaş olup, ııı, teknolojiyle <chuckles> eee, o o hayatı birlikte belki yönetebiliyor yani, eee, diğer değerlerle. Eee, çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti benim için.
Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle öyle. Hı hı. Katılıyorum. Ben de çok keyif aldım, tekrar görüşmek üzere.
Kendine dikkat et, hoşça kal.